Mhm. Ne, also
Tja, ich denke auch, dass Freizeit echt wichtig ist und, ähm, äh kürzlich sagte 'n Freund zu mir und das muss ich jetzt auf Englisch sagen, denn auf Deutsch würde es keinen Sinn machen: „Man ist ja auch ein human being und kein human doing“, ne?
Mhm. Okay. Ja, das stimmt tatsächlich. Das stimmt, das ist richtig.
Also, das fand ich super, ne? Also, war wirklich 'n guter Ausspruch. Leider kann man den so gar nicht übersetzen. Aber, dass man auch Zeit hat, sich wirklich zu regenerieren und wir haben es auch verlernt wir sind so in so 'nem Produktionswahn und auch in so 'nem pro in einer Produkt in einem Produktivitätswahn, dass immer was es muss immer was geleistet werden, es muss was bei rumkommen, ähm, diese Zeit hätte man auch noch besser verwenden können. Könnte man nicht einfach auch mal nur im Gras liegen oder unter dem Baum sitzen oder 'nem Vogel zugucken? Was meinst du da?
Mhm. Mhm. Definitiv, mhm. Ja, das wollte ich grad sagen, ja. Ja. Mhm. Ja, also ne, ich ich ich verstehe, wie du das meinst, weil es ist es ist vor allem auch, äh, im Jobaspekt heutzutage echt einfach so, dass du einfach immer nur dazu gedrängt bist: „Ja, das kannst du ja auch besser machen, das kannst du ja auch schneller machen“, oder „nächstes Mal machst du noch mehr, auch wenn dieses Ergebnis schon gut ist.“ Sprich immer mehr Druck, Druck, Druck äh, mach's besser, mach schneller und so und das ist genau, und das ist so dieses, äh wo ist da die Grenze? Wo kannst du sagen: „Ja, okay, ich mache schon mehr als genug. I äh, eigentlich sollte ich nur das machen, was in meinem Vertrag steht, was gefordert ist.“ Alles, was drüber ist, ist, äh, Wunschdenken beziehungsweise kannst du machen, musst du aber nicht machen und da ist dann die Frage: Arbeitest du im Endeffekt dann für dich oder arbeitest du für die Wünsche von deinem Vorgesetzten?
Schneller, <chuckles> Ja. Ja. Genau. Mehr Geld, mehr Geld. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Ja, erwarten sie aber. Mhm.